ما هي مش الأفلام اللي غيّرت حياتي هي ال آآ ما أنا اكتشفت كده بقى، إن هي ال ال لقطي للغة هو ده اللي غيّر حياتي بجد، واللي هو فتَّح آآ، يعني فتَح لي أسواق جديدة وشغل جديد، ومجالات جديدة، أنا عمري ما كنت هادخلها، من غير ما كنت وال بالعادة اللي أنا كنت باعملها وأنا صغير دي وأنا مش عارف هي هتوديني على فين أصلًا.
آه. ياه! آه، لأ، أنا أنا عايز أعرف أنا فعلًا اتشوّقت إن أنا أعرف إحكِ لي إزاي، يعني فتحت لك مجالات زي إيه، و يا ريت لو لو لو تشاركني بالمعلومة.
هاقول لك، هاقول لك، بُص هو الأوّل زي ما أنا ما باقول لك كده كنت الأوّل باتفرّج من غير ترجمة، واجيب الأغاني وأعرف الكلمات بتاعتها ومش عارف إيه، وأفضل أدندن معاها وكده، واصحابي يفضلوا يقولوا لي أنت بتسمع اصحابي عمالين يسمعوا مثلًا مهرجانات ومش عارف إيه وكده، وأنا عمّال اسمع أغاني أجنبي فاللي هو مش مش مش من المجتمع اللي أنا حواليه ده خالص، فبس فال فاضل
تمام. <laughs> كويس. مش أغاني المهرجانات <laughs> تمام. <laughs>
آه آه، <laughs> فال فاللي هو إيه بقى، آآ آآ، ابتديت آآ، أت أتعلِّم أتكلم
آه. طب معلش أنا أنا ممكن أقاطعك هنا، مين أكتر مطربين كنت بتحب تسمع لهم؟
يعني لازم السؤال ده، هاقول لك اللي هو إيه كنت باسمع كنت ساعتها كنت في فترة إعدادي تقريبًا كنت باسمع Justin Bieber, One Direction, Rihanna آآ، الحاجات بتاعة المراهقين دي و وJohn legend و والناس دول كلُّهم، وكنت باحب الأغاني دي أوي بقى، واللي هو فرقة imagine dragons والحاجات دي كلَّها و كنت باحب بقى أقعد أ
أها. اهم. آه. آه، تمام. اهم. يعني أنت كنت بتحب الموسيقى العالية شوية؟
آه آه، وكنت باحب
مش بتحب الموسيقى الهادية أنت، تمام.
لمَّا كبرت ابتديت أسمع بقى الموسيقى الهادية أسمع Adele وأسمع آآ، وكمان ابتديت أسمع أغاني قديمة، بس مش فاكر ال أسامي المغنيين كانت بتبقى كام أغنية كده حلوة قديمة، و
اهم. أنا فوجئت إن في ناس كتيرة في مصر بتسمع Adele، كتير أوي.